Oui, tout à fait. Bon, c'est quelque chose de de très classique mais effectivement le les crêpes, heu, s voilà, c'est vrai que c'est facile à faire. Hem, en quelques ingrédients, on arrive à à faire une pâte. On n'est pas forcément obligé de la faire reposer au frigo, même s'il y en a qui le font, si on a le temps, c'est c'est toujours mieux. Heu mais c'est vrai que voilà, c'est très facile, on peut ajouter, heu, n'importe quel, heu, ingrédient dedans, ce soit du sucre, de la pâte à tartiner ou autre. Donc heu, c'est vraiment un plat d'enfance aussi également.
Mmh. Ouais puis ça permet de varier un petit peu les-les goûts et les plaisirs, quoi et est-ce qu'il y a peut-être des plats que tu prends plaisir à à faire aussi en famille, à plusieurs?
Oui tout à fait. Alors là pour le coup c'est c'est un peu moins, heu, de la gastronomie française mais heu, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est, heu, fajitas, heu, oh donc plat mexicain où vraiment chacun va pouvoir, heu heu, mettre les ingrédients qu'il veut dedans, heu, différentes viandes, différents légumes. C'est vrai que ça, c'est un moment assez, heu, a assez sympa à partager, heu, en famille.
Ouais. Mmh mh. C'est convivial, ouais.
Tout à fait, ouais. Mmh.